Elle va justement, heu, se se rendre compte qu'en fait, bah oui, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, heu, merci de m'avoir prévenu et cetera, tu vois? Hem, donc heu, oui, heu, juste juste aider. Après, heu heu, si quand même si c'est quelque chose de très, très dangereux, heu, je pense que le mieux, c'est de, hem, prévenir, heu, la police tout simplement parce que, heu
OK.
on n'est pas, heu, on n'est pas habilité à faire ce genre de choses et on peut pas, heu
OK.
hem, bah je sais pas, peut-être qu'on a on aura pas les réactions adaptées et puis faut faudrait quand même, heu, faire en sorte que, heu, l'arnaqueur se fasse arrêter pour que la situation ne se reproduise pas. Donc appeler la police pour qu'eux, ils int ils interviennent définitive
Bien sûr. Ouais c'est vrai, donc heu, signaler, mais, heu, ouais. Ouais c'est pas c'est pas bête comme, heu, comme réaction.
Ouais. Oui.
Est-ce que toi personnellement tu t'es déjà fait arnaquer?
Heu, je sais pas si je me suis fait arnaqu sûrement en ligne. Beaucoup en ligne je pense, beaucoup en ligne parce que, heu, en fait c'est pour ça que j'hésite beaucoup, je vi je vois beaucoup de de gens qui en parlent du fait que, bah, ils se sont fait arnaquer, heu, voilà le produit qu'ils avaient commandé, c'est pas le même qu'ils que ce qu'ils ont reçu. Donc j'ai j'ai beaucoup de peur quand je commande en ligne, je fais très attention, je regarde si le site il est il a été créé il y a 2 ans ou il a été créé, bah, il y a quelques mois, tu vois et heu, je me renseigne, je je tape sur le site, je regarde le numéro du SIRET et ensuite je ro voilà. Je, heu, je regarde les avis beaucoup, les avis, voilà quand c'est des avis qui sont trop positifs ou c'est les mêmes choses, s'ils laissent les mêmes phrases, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche et ta et toi tu tu t'es déjà fait a a arnaquer ou non?
En ligne? Ouais. OK. OK, ouais. Ah, tu prends beaucoup de beaucoup de précaution alors avant de ouais. OK. Ouais tu tu es, du coup tu es super, heu

Ah oui, mais non, enfin enfin, ma ma OK
Tu vois? Donc c'est une grosse erreur de sa part, tu vois, c'est une grosse erreur de sa part.
OK, et et et et OK, je vois. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait avec?
Te D après, bah, ils sont partis, heu, ils ont commencé à faire un retrait, heu, je crois dans les 3 jours et après essayer d'atteindre le le palier maximum avant de se faire repérer, retirer un maximum d'argent. Donc, en gros, ils ont pris, heu je sais pas, on va dire 60 % du compte, heu, de mon père, quoi, ils ont tout retiré.
Ouais. Ouais. Ouais. Punaise. Oh la la. Non mais c'est fou quand même.
Ouais. Donc ça, c'est une grosse arnaque, heu, moi, quand je l'ai appris, je voulais pas l'accabler
Oui.
tout le monde était en train de lui dire: «Mais tu es trop bête, heu, tu es une victime, tu es vraiment nul, heu». Je me suis dit: «Vous êtes un peu dur avec lui, hein, heu»
Ouais, oui, bien sur. Oui mais, heu, mais ils avaient ils avaient ces informations? Comment? En fait, pourquoi, oh, pourquoi on essaie toujours de blâmer la victime? C'est pas la victime qui est en faute.
Ils avaient toutes ces informations. Mais c'est pour ça, déjà mon père, il était dégoûté de s'être fait voler plusieurs milliers d'euros. On allait pas moi, j'allais pas encore lui en rajouter
Mmh. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est c'est si c'est pas la victime qui est en faute non, non, c'est c'est ce sont ce sont les gens malveillants qui se sont, heu ouais.
donc, heu, voilà. Mais c'est ça. Mais souvent souvent, heu, exactement, c'est c'est le système, tu vois, que qu'eux ils ont mis en place pour, heu, le voler, c'est ça le le problème. Mais tout le monde, heu, s'en prenait à mon père, genre: «Tu es tu es nul, tu es vraiment crétin», heu, des trucs comme ça, tu sais? Et moi, je lui dis: «Écoute, c'est pas de ta faute, tu sais, c'est à peu près, heu, je sais pas moi, 10 cerveaux qui ont pensé, heu, à ça avant de t'appeler, donc, heu, je vais pas te sentir coupable, mais non».
Oui. Mmh. Oui. Ouais. Oui. Oui. Ben oui, bah u bah je sais pas, ils je je pas ceci, bah, heu heu, est-ce qu'il y avait des caméras, heu, qui heu, qui qui ont qui ont pris, heu heu, enfin, qui ont vu les les gens qui qui avaient volé ou non?
Mmh. Non, non il n'y a ni caméra ni rien et la banque rembourse pas comme ça <chuckles>
Non. Non, ouais, c'est pas possible quand même. Bah parce que, en fait, la ba la banque, elle rembourse pas parce que ça ne tombe pas dans leurs critères de d'a de d'assurance
voilà, la banque rembourse pas parce que c'est c'est l'erreur de de mon père. Exactement, ouais, c'est ça, ouais, exactement.
voilà, c'est ça. Ouais. Si c'était ça, si si sa carte avait été volée, mais lui, il l'a vraiment donné, donc heu, ça tombe pas dedans, heu, tiens, c'est problématique ce genre de chose.
Voilà. Exactement. C'est c'est vraiment une grosse arnaque et c'est pour ça, il faut faire le maximum pour, heu, pour stopper ce ce système, quoi.
Mmh. Mmh mh.